えっと自分はそんな意図なかったのに誤解を与えてしまったせいで、相手を怒らせてしまった時にですね、ま、あのどんな説明とか和解の仕方があるのかなっていうのを今日お聞きしたいんですね。
ええ。 うんうん。 あ、そうだったんですね。わかりました。ちなみにそういった時って、こうどういった時とかね、ま、どういった経緯があったのかっていうのはね、ちょっとこうお聞きしてもよろしいですか？
うん。 あ、もちろんです。あのですね、相手は今回、え、自分の上司というか、うーん、ま、うーん、ま、先輩みたいな立場だと思ってください。
うん。 はい。
はい、それでですね、あの、ま、相手が私に対して、ま、とある金融のサービスについて色々教えて欲しいということで
ええ。
私の方が詳しかったので、そちらに関して、まあ、色々と教えてあげてたんです。
うんうん。
それで、あ、ふんふんふんって言って、まあ2週間とか3週間とか会うたびにいろいろ教えてたんですね。
ああ、結構じゃあそれなりの期間をかけてね、そあの、そのたび会うたびにこうお伝えしていったっていう感じだったんですか？
そうですね。あの、向こうがこうビジネスの構築とかをしたくて、その時にちょっと金融系を詳しい方とのビジネスを考えてたそうなので
ええ。
ま、それに関して、その先輩よりも自分の方が知見があったので
うんうん。
「こうなってますよ」、「こうですよ」とか、「こういうのが有名なんですよ」、みたいなことを色々あの、まんべんなく教えてた感じなんです。
え！ ああ、そうだったんですね。ちなみにどのくらいの期間ね、その先輩の方にこう、お伝えしていたんですか？
はい。 そうですね、もう、まあ、毎日会っているわけではないんですけど、まあ、いっしゅうかんに1回とか2回とか会うたびに、「これはこうですよ」とか、まあ、あとはあの、自分の中でも資料的なものをいくつもまとめて、ま、「これ参考になれば」と、お送りしたりとかもしてましたね。
はい。 ああ、そうだったんですね。
それでですね、あの、ま、正直、もとももとからそういう人なんですけれども、あの、ま、「聞いちゃいないし、見ちゃいねえ」って思ってたんです、こちらは。
うんうん。 はい。 ああ、そう、まあ、あまりこう聞く耳を持たれないような雰囲気の方だったんでしょうかね。
まあ、そうですね。あの逼迫した状態じゃない、そのビジネスがもう進んでいて、どうしてもそれをやんないといけないっていう危機感もない状態だっただとと思うので。
ええ。 うんうん。
あのまあ、別にわ私に何かコストをかけて教わっているわけでもないですし
うん。
まあ、あのちょっとよた話じゃないけど、まあ、あの情報手に入ればラッキーぐらいのスタンスだったんですよね。
ああ、そうだったんですね。そうするとなんかちょっとね、こうご自身とそのお相手とにね、ちょっと温度差がね、発生してしまいそうな気もしますね。
はい、それでまあ、自分もでもまあしょうがないけど先輩を立てて、いた時に、あまりにもこう覚えが悪かったので。ま、徐々にイライラしてたっていうのもあるとは思うんですけれども。
ええ。 はい。 うーん。
電話がかかってきた時に、ここあこの間のこれってこうこうこうこういうことだよねって言ったことが的外れだった時に、私が違いますって言ったんですよね。
はい。 ええ。
そしたら、その、「違います」という、一言と表現がすごく腹が立ったらしくて
うんうん。
「違いますって、どういうことだ」みたいなことで
ええ。
あの、すごい怒ってきたんです。
ああ、それでこう、電話口でですかね、相手がちょっと、お怒りになられたのは。
はい。 で、こっちも素人ながら、色々と理解しようと努力もしてる中で
うん。 はい。
なんか、小馬鹿にされたような、言い方だったということで
ええ。
あの、その内容が間違ったことはまあ、しょうがないとは思いつ自分で思いつつも、「違います」っていう、あの、頭の言葉がすごくイラッとしたと。
うんうん。
で、なんかもう、見たことないぐらいのテンション感で怒ってたので
はい。
ちょっと、私も面食らっちゃいまして
うん、まあ、そうですよね。まあね、それで急にこう、まあ、教えてた側でね、その一言でそこまで、しかも電話口で言うかっていうのもちょっと、びっくりしちゃいますよね。
はい。で、ま、一度あの、結末までちょっと駆け足にすると、あの、ここちらもちょ、逆切れしてしまったんです、その時は。
はい。 あ、そうだったんですか。うんうん。
はい、違うもんは違うからって。
ええ。
あの。 で、あの違いますっていうのはもうほんとになんか嫌味とかなく、そこの時点では誤解だったんですけど。
ええ。
「あ、そうなんだ、違うんだ」って返ってくるかなぐらいの感じだったんですけど、怒られたことでこちらも激高して。 あの「何度言ったって覚える気ないじゃないですか」っていうようなことで、すごく怒ったこちらも怒った結果。
うんうん。 はい。
向こうが、あの、すな、3週間も、つ4週間も理解してなかったのは1週間以内でもう完璧に理解してた状態で私の前に現れたんです。
あ、その後ですか。あ、じゃあ何でしょうね、その後、まあ、ご自身先輩ご自身で勉強した上で、ちゃんと知識をつけた上で、またこう対話する機会があったんですね。
はい。 はい。なので、えっと、ま、結果オーライとしてそれで和解できて、さ「すごいじゃないですか」って、あのもう「完璧ですよ。その理解」っていうことで和解したんですけれども。
うんうん。 ええ。
私としては、あの、正直ま、結果オーライなだけで、あまり私がいい対応できなかったなとは思ってるんです。
あ、そうだったんですね。ちなみにそのまあ、そういったちょっと誤解でね、お互いこう言い合いになってしまったことについて、まその後ね、お互いちょっとこうだったねとか、そのことについてこう話す機会ってありましたか？
うん。 そうですね。あの和解した後に、あの違いますっていう言葉はすごく失礼だから
うんうん。
あの、否定からそうやって入んない間違ってる自分が悪かったけども否定から入んないで欲しいっていうことをおっしゃったので
ええ。
それに関しては自分もまあの真摯に受け止めて あの自分の中でかなり大事なワードとして心に刻んでいて、自分も使わないようにしてますし
うんうん。
同じように使っている方がいる時にはすごく耳にあの、引っかかる言葉となりましたね。
ああ、なるほど。まそういってまちょっとね、いさかいになったっていうのはちょっとまあの一つね、大きなことかもしれないけれども、そのことをきっかけにね、ご自身の方からもこう得られた経験というか、学べたことっていうのがあったんですね。
そうですね。ん、もう、だからそこは、ま、使わないに越したことないと思うんですけれども。あの今回は実際あの誤解だったので。
はい。 うんうん。
あの、その場でこう自分がへりくだって誤解です。あのこうなんです、こういう意図で、わ私言ったんですよっていうのが正しいのか。
ええ。
もしくは、そなんかそこで突っぱねて、その何誤解してんだよっていうような、あのスタンスで毅然と、たい言った方が、うまく物事が進むのか。
うんうん。
うん、どういうスタンスを取るのが一番いいんだろうなっていうのが、うん、一番の悩み事ですかね。
そうですよね。そこはすごくこう、なや多くの方が悩まれるところですし、ま、結果として今回はね、ま、いわゆる結果論にはなりますけれども、まあ、お互いいさかいになってこうぶつかったからこそ、相手もそこから学んでね、こうしっかりと親身になって勉強して知識を身につけた。まあ、だからこそなあなあに対応して遠回しだとね、そういった違うっていうことに気づけないままいってしまうっていうね、ひとつ危険性もあるかもしれませんね。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 そうですよね。なんかあの、仮に誤解だろうが、おこ怒るっていうのを先に出した時点で
うん。
正直何て言うんですかね、この誤解で相手に怒られた時にこっちが悪いパターンと、本当に純粋なパターンとあると思うんですよね。向こうの受け取り方が悪いパターンと、こっちの発し方が悪いパターンと、ま両方と。
はい。 ええ。
ただ、怒るという、ふ、普通とは違うアクションをした、す、ことによって なんて言うんですかね、うん、戦争開始ではないですけど、ま、アクション開始ってことではあるので
うんうん。
うん、なんていうか、それをどう処理していくのがいいんでしょうかね。
そうですね。まあ、やっぱり大人の社会になってくると、ま、どうしても感情を荒げたりとか、そうすると、ま、一つなんでしょう、ま、戦争開始というかね、まあ、冷静な話し合いはここまでっていうふうになってしまうことはやっぱり多いかと思いますので、ま、もし相手がね、そういった形で、ま、一つ拳を振り下ろすじゃないけれども、こうぼうま、ちょっとね、強い言葉で荒らげるようであればあの、ちょっともしかしたらここで誤解があるかもしれないので、あの、こちらの意見っていうのをもう一度ね、お伝えいたしますねって、1回ちょっとこう場を区切るとか、今ちょっとね、こう冷静に話せる状態じゃないので、今ちょっと話し合うのはやめておきましょうってまた次回の時に、あの、詳しくお話聞きますねって、1回そこで切るとか、ま、いくつか、うん、方法はあるかもしれませんね。
うーん。 うーん。 はい。 うん、ふん-ふん。 うん。 うーん。 ああ。 うーん。 ああ、それいいですね。うん。 あ、すごく今のは、ススマートで、あの大人としてかっこいいやり方だなと思いますね。
うんうん。ま、もちろんね、結果論なので、そこでこうお互い、ま、親しい仲であれば、まあ、腹を割ってね、お互いの意見を言い合うっていうのもすごく大事だと思うんですけれども、ま、もしその相手がね、例えば上司とか、ま、取引先とか、ま、そういったビジネス的なね、こう関係性であればこそ、こっちが敢えて大人の対応をすることで、ま、自分としては周りとしても、まあ、あの、気持ちもそうだし、雰囲気としてもね、こうよく、まあ、それでいて、まあ、あの、あなたの方としても、こう頭の中で整理ができるってことにも繋がるかもしれません。
うーん。 うーん。 はい。 ああ、まさしくそうだと思います。というのも、やはりあの私よく感じるのが大人になってから、特にそうだと思うんですけれども、あの純粋に怒ったりとかしてるパターンもあれば、今までこうそうやって怒ったりとか、その感情のブレを起こすことで、あの自分のペースに持ってったりとか、それをこうツールに使ってるような人って結構いると思うんですよね。
うんうん。 はい。 うんうん。 そうですね。まあ、少なからず、やっぱこう対人の窓口とかでね、それを利用してる方っていうのも一定数いらっしゃいますね。
はい。 そうですね。で、あの、割と、一定数が結構多めだとは思うんですよ。その、こうやったから自分が自分のペースでできたとか、そういう成功体験に基づいて、故意だろうが、ま、潜在的だろうが
うんうん。 はい。
うん、そういう相手の、こう、土俵にの乗らずに、やはり、さっき仰ったように、こう、一歩引いて、で、自分で分析する時間も、あの、やるというのは、もうほんとに、「一番スマートだよな」と、思いましたよね。
うんうん。 そうですね。ま、少なくとも、冷静な話し合いができないのであればね、こう、合意が形成できなかったりとか、その後の、ま、将来は、なくなってしまうので。ま、一回そこで話を切る、それは全然、失礼ではありませんのでね。ま、そういった形で、こう、相手の土俵にも乗らず、かつ、自分の、ま、気持ちもこう、感情を整理するっていう時間にも、使えるっていうのは、一つやっぱり、こう、使える、ご自身としての、技にもなるかと思いますね。
ふんふんふん。 そうですね。はい。もう、なんか、やっぱり、一番しっくりこないのは、そこで、そのペースに踊らされて、「とりあえず謝っておきましょう」とか。あの、「相手のこう、出方をなだめましょう」とか。そういうのちょっと、納得いかなかったんですけれども、その感じであれば、あの、大人のやり方で、しっかりと、あの、もし自分が間違ってたら、その時にしっかり非を認めますし
うんうん。 ええ。 うんうん。
うん。一番なんか、しっくりきました。
あ、それは何よりです。確かにね、いろいろとこう、イラッとくることは、あるかとは思いますけれども。その中で、ご自身の気持ちも大事にしつつね、相手に振り回されないっていう、こう、気持ち一つ、大きな芯を持っておくっていうのも、すごく大事だと思いますので。ぜひね、そういったところも、活用していただければと思います。
はい。 そうですね。なんだかんだで、整理できていたと思っていながらも、あの、自分もちょっと、あの、視野狭くなってました。今日は、色々と教えていただいて、ありがとうございます。
うんうん。